กิจวัตรดูแลใจประจำวันของคุณเนี่ย เป็นยังไงบ้างอะครับ?
ค่ะ ก็ คือส่วนใหญ่นะคะ ตอนเช้านะคะตื่นมาเนี่ย เราจะพยายามนั่งสมาธิให้ได้ก่อนนะคะ เพราะว่าการตั้งสติของเราให้ได้ก่อนในช่วงเช้าเนี่ยค่ะ มันจะทำให้ อ่า เรา สมองของเราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับว่า เอ่อ มีความผ่อนคลาย สดใสนะคะ ทำให้เราแบบสามารถทำงานได้ทั้งวันแบบดี แบบมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเลยนะคะ
อ๋อ อืม ๆ โอเคนะครับ ก็คือการนั่งสมาธิแบบปกติเลยใช่ไหมครับ? หรือว่ามีเทคนิคอะไรที่คุณทำเป็นพิเศษหรือเปล่า? อา
ค่ะ ก็ที่ดู ปกติที่นั่งสมาธินะคะ จะนั่งสมาธิตามยูทูบนะคะ ที่แบบเป็นโพสต์ที่เขาสอนสมาธินะคะ เป็นลักษณะเหมือนแบบมีเสียงนำสมาธิอะค่ะ แล้วเราก็นั่งตามเสียงเขานะคะ เพราะว่าถ้าเรานั่งแบบสงบ ๆ เนี่ย เราจะง่วงนะคะ ขนาดมีเสียงนำบางทียังง่วงเลยนะคะ อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ บางทีตื่นมานึกว่าสดชื่นแล้ว นั่งสมาธิปรากฏ นั่งสมาธิไปหลับต่อค่ะ ตื่นขึ้นมาอีกที อะ กลายเป็นตื่นสายไปเสียแล้ว แบบนี้ก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพยายามนั่งสมาธิตามเสียงนำสมาธิ ที่แบบว่า เอ่อ ถูกจริตเราอะค่ะ เราเข้าไปแล้วเราอยากนั่งสมาธิแบบนี้นะคะ ซึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้การนั่งสมาธิมาเนี่ย ก็มีหลายแบบเลยนะคะ ก็ อ่า นั่งที่ ตามที่จริตเราชอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม อ๋อ <laughs> มันจะหลับเนาะ อ๋อ โอเคเลย <laughs> โอเคเลยครับ อืม มีอะไรบ้างครับ? อ๋อ แล้ว แล้วคุณชอบแบบไหน? คือแบบคุณชอบ เปิดเพลงไปด้วยไหม? แบบว่าเป็นเพลงแบบคลาสสิก หรืออะไรพวกนี้ ทำให้ผ่อนคลายยิ่งขึ้น
อา ใช่ค่ะ ปกติเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยจะชอบเปิดเสียง ที่แบบว่าช่วยทำให้สมาธิได้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราไปพิมพ์คำค้นหาในยูทูบนะคะว่า เสียงสำหรับนั่ง เสียงเพลงสำหรับนั่งสมาธิ อะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งบางทีอะ ฟังไปก็ ก็รู้สึก เออ ผ่อนคลายนะคะ แต่บางเพลงก็ฟังแล้วรู้สึกหนัก ๆ นะคะ ก็เลยพยายามที่จะเข้าไปหาเพลงที่แบบ สำหรับ เอ่อ ที่มีคลื่นเสียงที่แท้จริงนะคะ ที่สามารถทำให้สมองเราเนี่ยผ่อนคลายได้ ก็คือ เอ่อ คลื่นเสียงจาก จากเพลงเนี่ย ใช่ค่ะ อือฮึ
อ๋อ อ๋อ โอเค อ๋อ เป็นเพลงที่คลื่นเสียง โอเคเลย ก็ ก็คือไม่มี เอ่อ เนื้อใช่ไหมครับ? ไม่มีคนร้อง?
ใช่ค่ะ ไม่มีเนื้อ ถูกต้องค่ะ พอเราฟังเนี่ย คลื่นความถี่ของเสียงเพลงเนี่ย มันจะไปปรับคลื่นความถี่ในสมองนะคะ ทำให้เราผ่อนคลายได้ ทีนี้ไปเจอเพลงสมาธิของ Dr.Jo Dispenza นะคะ เราก็จะ คือเขาที่ เขาจะมีทั้งขาย แล้วก็ให้ฟังฟรีด้วย ใช่ไหมคะ เราก็ไปฟังฟรีเนาะ แล้วก็เขาจะให้ฟังสั้น ๆ น่ะค่ะ ซึ่งโอเคเราก็
อ๋อ ใช่ครับ
เราก็ฟังสั้น ๆ เนาะ แต่บางคนเนี่ย เขาก็ไปซื้อเพลงของ Dr.Jo มานะคะ แล้วเขา เขาก็เอามาลงในยูทูบนะคะ เราก็พยายามหาแบบว่า เพลงที่เป็นของ Dr.Jo เนาะ เพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองนะคะ เราก็ค่อนข้างจะมีความเชื่อถือ
อา อือ อ๋อ คุณ คุณ คุณไม่ได้ซื้อเหรอ? คุณแบบ อ่า แบบเอาจากยูทูบใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ ไม่ ไม่ซื้อค่ะ เพราะว่าหลายตังค์ รู้สึกจะหลักพันค่ะ ใช่ค่ะ หลักพันเลย อืม ก็เลย ก็เลยไม่ซื้อนะคะ ก็ ก็อาศัยฟังฟรี ที่ชาวบ้านก็เอามาแชร์กันในยูทูบอะนะคะ แล้วก็ทีนี้ฟัง ๆ ไป รุ มันรู้สึกว่า มันเริ่มเบื่ออะค่ะ มันเริ่มรู้สึกว่า
<laughs> ของมันแพงเหรอ? โอ้โฮ โอ้ ทำไมแพงจัง อืม ครับผม โอเคเลยครับ อ๋อ มันแบบ จำเจเนาะ
รู้สึกว่ามัน ใช่ค่ะ มัน แต่ แต่เราก็สามารถกลับไปนั่งได้นะคะ แล้วทีนี้เพลงเนี่ยบางทีฟังแล้ว เขาบอกเลยนะคะว่า ห้ามฟังตอนที่ทำงานแบบเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือว่าอะไรที่เราสามารถแบบ แบบถ้าเกิดเราหลับไป แล้วมันอันตราย อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันมีความเสี่ยง อะไรแบบนี้ ค่ะ ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ ขับรถเขาก็ห้ามฟัง เพราะว่าคลื่นความถี่ของเพลงเนี่ย มันจะทำให้ง่วงนะคะ อันตรายมากถ้าเกิดว่าขับรถอยู่ อะไรแบบนี้นะคะ อือฮึ
อ๋อ ในโรงงานใช่ไหมครับ? ที่แบบว่าเป็นการทอเลย อืม อ ครับผม คือการที่มีคลื่นความถี่นี่ เหมือน เหมือนหมายความว่า มันจะมีคลื่นเสียง ที่เราได้ยินเป็นเสียงซ่า ๆ หรือเสียงอะไรแบบนั้นเหรอครับ? หรือว่ามันเป็นยังไงเอ่ย? อ๋อ มันเป็นเพลงใช่ไหม? เป็นโน้ตใช่ไหมครับ?
เป็นเสียงเพลงเลยค่ะ เป็นเสียงเพลง ใช่ค่ะ เป็นเสียงเพลงเหมือนเพลงคลาสสิกเลยค่ะ อือฮึ
อ๋อ มัน มันเรียกแทนการเรียกโน้ตใช่ไหม ก็คือเสียงคลื่น อ๋อ โอเคเลย เข้าใจแล้วครับ
อา ใช่ค่ะ เป็นเสียงเพลง แต่ว่าเพลงเนี่ย ทำให้ คือมี ค คลื่นความถี่ของเพลงเนี่ยนะคะ ทำให้ไปปรับคลื่นสมองอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะ แล้วก็เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้น อะไรแบบนี้นะคะ ก็เลยชอบฟังเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยไปเจอ อ่า ช่องยูทูบช่องหนึ่ง ที่เขามีวิธี อ่า นำสมาธินะคะ เขาใช้คำว่า "สมาธิเสียงฮู" ค่ะ อือฮึ
โอเคเลยครับ โอ้โฮ คืออะไรครับ ลองอธิบายให้ผมฟังเลย?
"เสียงฮู" ก็คือมาจากคำว่า "Human" นะคะ เขาก็จะออกเสียงฮูแบบยาว ๆ อะนะคะ หายใจเข้านะคะ หายใจเข้าแล้วก็ออกเสียงฮูออกมา เหมือนเรา อ่า ปล่อยพลังออกมาทาง ทางปากน่ะค่ะ ปล่อยลมออกมาทางปาก แล้วก็มีเสียงฮูออกมาด้วย มันจะทำให้เราอะโฟกัสกับเสียงฮู ที่เราพูดออกมานะคะ แล้วก็หายใจเข้าไปใหม่นะคะ หายใจเข้าลึก ๆ นะคะ แล้วก็ปล่อยเสียงฮูออกมา แบบ คือทำได้ อ่า ให้แบบนานที่สุดนะคะ ให้แบบว่าหมด ล แบบ เหมือนกับลมหายใจ คือแบบสั้นที่สุดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ทำประมาณ ประมาณ 10 ครั้งขึ้นไปนะคะ เราสงบแล้ว เราก็สามารถที่จะนั่งสมาธิต่อได้เหมือนกันนะคะ แบบนี้
อ๋อ คือ อ๋อ อืม ครับผม อา อืม ห้าสิบหก โอเค แล้ว ค พอคุณได้วิธีนี้ปุ๊บเนี่ย มันดีไหมครับ? เป็นยังไงบ้าง? อา
อืม มันทำให้เราแบบว่า โฟกัสง่ายขึ้นนะคะ เพราะบางทีมันฟุ้งซ่านเนาะ คือเขาบอกว่า ดอกเตอร์โจ เขาบอกว่า "คนเรานะคะ มีความคิดวันหนึ่งนะคะ ประมาณห้าหมื่นถึงแปดหมื่นความคิดต่อวันเลยนะคะ"
อื้อฮือ ทำไมมันเยอะขนาดนั้น แต่ แต่เหมือนผมคิดถึงแค่ แค่เรื่องแบบ 1-2 เรื่องหลัก ๆ นะ แต่ แต่ทำไม โอ้โฮ เป็น 80,000 เลยเหรอ? เยอะจัง
ใช่ค่ะ คน คนคิด ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ วันหนึ่งนะคะ ต่อวันนะคะ อือฮึ
โอ้โฮ เยอะมาก <chuckles>
ยี่สิบสี่ ชั่วโมง ค่ะ ถ้าเกิดว่า เราไม่ได้นอนเนาะ ค่ะ แต่คือโดยทั่วไป ก็คือ เวลาเราตื่นก็ จ จริง ๆ ก็ประมาณนั้นน่ะค่ะ 50,000-80,000 เรื่อง คือ คือมันเยอะมากอะค่ะ สมองเราเนาะ ทีนี้ทางนี้ก็เหมือนกันอะค่ะ คือถ้าเราไม่มีอะไรมานำสมาธิเราอะนะคะ เราก็จะรู้สึกแบบคิดไปนู่น คิดไปนี่ อะไรเงี้ยนะคะ พอมีเสียงมานำสมาธิเรา เขาก็จะบอกว่า อ่า หายใจเข้า อะไรอย่างงี้นะคะ แล้วก็หายใจออก อะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็ อ่า บางทีเขาก็ให้เรากำหนดจักระ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ 7 จักระในร่างกาย ก็ อืม
อ๋อ เข้าใจเลยครับ อา อืม ๆ ครับผม จักระ จักระนี่เป็นยังไงเหรอครับ? แบบว่า เรา มันเป็นมวลสาร หรืออะไร หรือเปล่า? <chuckles> พอดีผมไม่ค่อยรู้จักคำศัพท์นี้เท่าไร อา
ค่ะ อะฮะ ค่ะ ก็คือจักระเนี่ย ก็เป็นจุด จุดตามตรงกลางนะคะ ร่างกาย เหมือนเรา เหมือนมนุษย์เราเนี่ย ก็คือเหมือน ตั้งแต่หัวจรดเท้าเรา เหมือนเราผ่าครึ่งตรงกลางอะค่ะ
อ๋อ
อา จุดจักระเนี่ย มันจะ ย มันจะอยู่ตรงกลางนะคะ ก็คือจุดแรก จุดที่ 1 เนี่ยจะอยู่ตรงก้นกบนะคะ ขึ้นมา อ่า แล้วก็ขึ้นมาที่สะดือนะคะ สะดือก็อยู่ตรงกลางเนาะ แล้วก็นึ่ เหนือสะดือเนี่ยเป็นจุดที่ 3 นะคะ
ครับผม อ๋อ โอเคเลย
แล้วก็ตรง ตรงกลางหน้าอกเนี่ย เป็นจุดที่ 4 นะคะ แล้วก็ลูกกระเดือกเนี่ยเป็นจุดที่ 5 แล้วก็ ตรงกลางที่เขาเรียกว่า ตาที่สามอะนะคะ เป็นจุดที่ 6 ค่ะ แล้วก็ ตรงกลางกระหม่อมเป็นจุดที่ 7 นะคะ เขาก็เลยเรียก 7 จักระเนาะ อือฮึ
ครับผม อ๋อ อะ อันนี้คือจะเพิ่มให้จักระเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเหรอครับ หรือว่า อืม
อา ใช่ค่ะ เพราะว่าจักระแต่ละจักระเนี่ย ก็จะเป็น อ่า ดูแลในส่วนของสุขภาพร่างกาย แล้วก็ เหมือนกับ ตัวแทนของแต่ละจุดในร่างกายของเรานะคะ ถ้าเราทำสมาธิแบบ เอ่อ อยู่กับจุดจักระนั้นน่ะ มันก็จะทำให้เรามีสมาธิด้วย แล้วก็สามารถ เอ่อ ช่วยดูแลสุขภาพได้ใน ในโดยรวมนะคะ ทั้ง ทั้งร่างกายและจิตใจเนาะ อันนี้ก็คือเป็นแนวคิด เป็นวิธีที่ เอ่อ ที่เขาทำสมาธิจักระกัน แบบนี้นะคะ อือฮึ
อืม ครับผม โอเค เลยครับ โอเคเลย น่า น่า ส น่าสนใจมาก เพราะ เพราะว่า คือการที่นั่งสมาธิปกติ หรือว่าการทำจิตใจให้ดีเนี่ย ปกติก็คือ ก็แค่ พุ อะไรนะ เอ่อ ยุบหนอพองหนอ ใช่ ใช่
อะฮะ หายใจเข้าพุทธ หายใจออกโธ ใช่ค่ะ หรือยุบหนอพองหนอ อือฮึ
หายใจเข้า หายใจออก อะไรพวกนี้ ซึ่งมัน มันไม่เคยมีเรื่องจักระ หรืออะไรพวกนี้เข้ามาเลย แบบ แบบมัน มัน มันได้ประสบการณ์ใหม่ที่ดีเลย อะไรพวกนี้อะครับ อา
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะทางนี้เป็นคนชอบเรียนรู้อะนะคะ ก็ คือวิธีนั่งสมาธิอะไรนี่เราเรียนรู้หมดเลยนะคะ เพราะเราเป็นคนแบบชอบนั่งสมาธิเนาะ แบบมันทำให้เราสงบได้อะค่ะ ก็พยายาม นั่งสมาธิทุกวิถีทางนะคะที่แบบเขาแนะนำมา อะไรที่ถูกจริต แล้วเรานั่งแล้วเราสงบ เราก็ทำ เราก็เปลี่ยนของเราไปเรื่อยอะค่ะ อา ตอนนี้ฟังเพลงสมาธินะ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็ฟังได้ค่ะ อือฮึ
โอเคเลยครับ ก็ ก็ ครับผม ก็คือหลังจากที่คุณทำท่าสมาธิอันนี้แล้วเนี่ย สามารถที่จะลดความเครียดได้เลยใช่ไหมครับ? มันเป็นยังไงบ้าง? อา
อะฮะ ก็ ก็คือมันสามารถทำให้เราแบบว่าตื่นเช้ามาแล้วสมองเราแบบพร้อมที่จะ อ่า รับ ในการทำงานนะคะ หรือว่าทำอะไรที่มันทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ เพราะว่าเขาบอกว่า ทางดอกเตอร์โจนะคะเขาบอกว่า เอ่อ สมองของเราเนี่ยถ้าเราคิดอะไรฟุ้งซ่านนะคะ เส้นประสาทของเราก็จะพันกันยุ่งเหมือนสายไฟพันกัน อะไรอย่างงี้นะคะ เส้นด้ายพันกัน อะไรแบบนั้นเลยนะคะ มันก็จะ เวลาเราคิดอะไรมันก็จะคิดไม่ค่อยออกเนาะ เพราะเส้นประสาทเรามันพันกันอยู่อะค่ะ ถ้าเส้นประสาทเราผ่อนคลายนะคะ มันก็จะถา สามารถทำให้เราเนี่ยคิดอะไรได้ง่ายขึ้น แบบนั้นนะคะ เพราะว่า อ่า กระแสของเส้นประสาทมันส่งต่อ เชื่อมต่อกันได้ง่ายเนาะ เพราะว่ามันไม่พันกันอะเนาะ อือฮึ
ดีจัง ครับผม อือ อืม ครับผม คือดอกเตอร์ เขาคิดว่า โอเค แบบว่าสมองเรามันพันเหมือนเถาวัลย์ใช่ไหม? เราก็แค่
อา ใช่ค่ะ แบบนั้น อือฮึ
ใช่ ต้องแก้ปัญหาให้ อะ มันคลายลง มัน มัน มันจะได้ อะ เป็นเส้นที่เรียงสวยงามใช่ไหมครับ? อา เป็นแบบเส้นประสาทที่มีประสิทธิภาพ อ๋อ อะไรอย่างงี้นี่เอง
อา ค่ะ อืม ค่ะ อา เหมือนพระพุทธเจ้า ใช่ไหมคะ ที่เราเห็นว่า ท่าน เอ่อ ตรัสรู้เนาะ ก็จะมีเหมือนแบบแสงอะไรอยู่ที่ เขาเรียกฉัพ ฉัพ ไม่แน่ใจว่าใช้ ใช้ เขาใช้คำว่า ฉัพพรรณรังสี อะไรสักอย่างอะนะคะ ที่เป็น ที่เป็นรังสีอยู่ที่ ที่เราเห็นในภาพวาด ใช่ไหมคะ พระพุทธเจ้าอะ เขาบอกอันนั้นเป็น เป็นแสงที่เกิดจาก อ่า หมายถึงว่า เกิดจากที่ท่านตรัสรู้จริง ๆ นะคะ ตอนที่ท่าน คือแสงนั้นมันเกิดได้จริง ๆ ถ้าเกิดตรัสรู้ได้อะ แบบพระพุทธเจ้าอะเนาะ อือฮึ อืม
อืม ครับผม ใช่ ๆ ผม ผมเคยเห็น อ๋อ อ๋อ คือเกิดได้จริง ๆ เลยหรอครับ? ว้าว
ใช่ค่ะ มันเป็นออราที่ออกมาจาก ออกมาจากพระเศียรท่านน่ะนะคะ คือ คือ คือเป็นเรื่องจริงค่ะ ไม่ใช่แค่รูปภาพ คือเวลาท่านตรัสรู้แล้วท่านมี มีแสงออกมาจาก จากพระเศียรท่านแบบนั้นจริง ๆ เลยนะคะ อืม นักวิทยาศาสตร์เขา นักวิทยาศาสตร์เป็นคนพูดนะคะ เราไม่ได้พูดนะคะ อันนี้เราไปดูข้อมูลมาเนาะ
โอเคเลยครับ อืม ครับผม อ๋อ อันนี้มีเครื่องยืนยันใช่ไหมครับ? จากนักวิทยาศาสตร์ อา
ใช่ค่ะ ก็สามารถเช็กได้เลยนะคะ ถ้าแบบไป ไปรับ ไป ไปดูข้อมูลได้เลยค่ะว่า อันนี้จริง ๆ เพราะว่าพระเยซูก็มี ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้านะคะ พระเยซูก็มี
อืม โอเคครับ อา ตรงนี้
อา แสงออราตรงเนี้ยค่ะ อือฮึ เพราะว่าพระเยซูก็ ก็ ก็เหมือนกับว่า คือท่านก็เหมือนกันนะคะ เหมือน เหมือนเป็นศาสดา อะไรแบบ เอ่อ เหมือนกับ อ่า
โอเคครับ ตรงนี้น่าสนใจ อา โอเคครับ
อะไร อารมณ์ตรัสรู้เหมือนกันน่ะเนาะ ประมาณนี้ ใช้คำไม่ถูกเหมือนกันนะคะ อา เราก็เลยเริ่ม ต้องเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้ามานะคะ ด้วยสมาธิก่อนเนาะ ดูแลใจของเราด้วยสมาธิตอนเช้านะคะ เสร็จแล้วเราก็หาอะไรอร่อย ๆ ทานนะคะ ทำใจให้สบาย แล้วก็ โอเค ถ้าทำงานก็ทำงานเลย ใช่ค่ะ
อืม ครับ เข้าใจเลยครับ อ๋อ หาอา ร หาของกินด้วยเหรอ? กินเป็นประเภทอะไรเหรอครับ ของกินเนี่ย?
อืม อ๋อ ส่วนใหญ่ทางนี้ถ้ากินแล้วมีความสุข จะไม่ค่อยมีประโยชน์กับสุขภาพเท่าไรนะคะ บางทีก็สั่งแบบช็อกโกแลตลาวา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเครื่องดื่ม อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็โกโก้ ใช่ค่ะ โกโก้นมเหนียว อะไรเงี้ย เขาก็มีชื่อเรียกอะไร แล้วก็สั่งมาเขาก็เป็นโกโก้แบบ แบบเป็นโกโก้เยิ้ม ๆ นะคะ แล้วก็มีนมแบบว่าอร่อยมากค่ะ แต่อ๊วนอ้วนเลยนะคะ อันเนี้ย แต่ก็ชอบมากเลยค่ะ อือฮึ
อ่า เช่นอะไรบ้าง? <chuckles> อะไรเนี่ย หิวเลย <laughs> เยิ้ม ๆ โอ๊ย ล กลัว ผมหิวเลย <laughs> ทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องอาหารด้วย? <laughs>
<chuckles> ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็หาอะไรอร่อยทาน ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วก็ โอเค เริ่มทำงาน ถ้ามีอะไรมากระทบจิตใจหน่อยนะคะ อา รู้สึกแบบ อ่า หรือว่าอาจจะอยากพักนิดหนึ่งนะคะ ไหน ๆ ก็ทำงานแบบว่า เอ่อ แบบอาจจะล้าสายตาหรือว่าสมองเล็กน้อย ใช่ไหมคะ เราก็ไปเปิดดูคลิป อ่า น้องหมาน้องแมวน่ารักนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ย ก็ดูแบบว่า คือ คือเราเป็นคนชอบสัตว์นะคะ รักสัตว์ คือเราดูตั้งแต่หมูหมากาไก่ ดูหมดเนี่ยนะคะ ลูกหมูวิ่งแข่งกันก็น่ารักแล้วค่ะสำหรับเรา เราก็ดูแล้วก็ยิ้มไป หัวเราะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สบายใจ
ครับผม อ๋อ อือ คุณชอบ ชอบสัตว์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ? อย่างเช่น อาจจะมีน้องหมา หรือน้องแมวที่บ้านน่ะครับ คุณชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า? อา
ค่ะ อืม อุ๊ย ชอบน้องหมาอันดับ 1 ค่ะ แล้วก็น้องแมวนะคะ อืม คืออะไรน้องเป็นขน ๆ มีขนเนี่ย เราชอบหมดเลยนะคะ ล่าสุดเนี่ยเรา น้องลิงก็ น้องลิงก็น่ารักค่ะ เคย เคยไปแอบจับลิงด้วยนะคะ ลิง ลิงเขาขนนุ่มนะคะ อา ขนเขานุ่มมากเลย
โอ้โฮ น้องลิง <laughs> น้องลิง โอเคเลยครับ โอ๊ย จับลิง ลิง ลิงไม่กัดใช่ไหมครับ? <chuckles> อ้าว
กัดค่ะ กัดมาก กัด กัดเลย อันตรายมาก คือทางเนี้ย เคยไปลพบุรีนะคะ แล้วก็เอากล้วยไปให้น้องลิงนะคะ แล้วทีเนี้ย ช่วงที่เขากำลังเผลอนะคะ กำลังกินอย่างอร่อยอะ เราก็เอานิ้วไปจิ้มเขาอะค่ะ เขาก็หันมาแยกเขี้ยวใส่ <chuckles> ค่ะ ใช่ค่ะ อ คือถ้าเรา ย ยกเอานิ้วมือออกไม่ทันนี่ เขางับนะคะ แต่ด้วยความที่เขาก็ห่วงกินเนาะ เราก็เลยรู้สึก โอ๊ย ในชีวิตนี้ไม่เคยจับลิงเลย จับลิงได้แล้วขนเขานุ่มมากนะคะ ทั้ง ๆ ที่เขาเป็นลิงป่าเนาะ ลิง ก็ไม่เชิงลิงป่าเนาะ ในลพบุรีเขาลิงเมืองเหมือนกันเนาะ อยู่ใน เหมือนก็จะอยู่ในเมืองมากกว่าค่ะ อือฮึ
โอ้โฮ ครับ เป็นยังไงบ้าง? แบบ เจี๊ยกเลย เจี๊ยกเลย <chuckles> แหยบ ยิ๊ง ยิงฟันด้วย <chuckles> ครับผม อืม เข้า เข้าใจครับ อา ใช่ แล้ว แล้วคุณไปถูกที่ด้วยนะ ไปลพบุรีก็จะเจอลิง อา ครับผม
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะ ก็ดูคลิป คือ ย อ อย่างล่าสุดเนี่ย ก็ดูแบบว่าน้องวัวนะคะกับน้องแมว ซึ่งไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะคะ แล้วน้องวัวเขาก็ เขาก็เลียลูกแมวอะค่ะ เขาก็เลียแบบลูกแมวตัวเปียกหมดเลยนะคะ เราก็ดูแล้วก็ค้ำขำนะคะ อะฮะ
โอ้โฮ น่ารักจัง มัน มันตลกอะ <chuckles> สอง ตัวนี้มันอยู่ อยู่ด้วยกันได้ไง? ตัวหนึ่งก็ตัวใหญ่มาก ตัวหนึ่งก็ตัวเล็กมาก <chuckles>
อา มันตลกอะ แล้ววัวก็ตัวเบ้อเร่อเลยนะคะ ใช่ค่ะ อืม แล้วลูกแมวก็ไม่หนีด้วยนะคะ เค้าก็ยืนให้เลียแบบเขาก็ยืนอยู่บน บน อ่า คานไม้อะนะคะ แล้ววัวก็ตัวสูง ใช่ไหมคะ ก็ยืน ยืนเสมอคานไม้ แล้วก็เลียลูกแมว ลูกแมวก็ร้อง แล้วก็ แต่ไม่ไปไหน ไม่หนีค่ะ ตัวเปียกไปหมดเลย แล้วก็ค้ำขำนะคะ ดูด้วยความเอ็นดูน้อง
โอ้โฮ ครับผม อัน อัน อันนี้คุณเห็นแล้ว คุณก็หายเครียดเลย ผมว่านะครับ อือ
ใช่ค่ะ มันทำให้ใจ มัน heal ใจมากค่ะ สบายใจ เห็นแล้วก็หัวเราะ อา อารมณ์ดีเนาะคะแบบนี้ อือฮึ
ดี ดีจังเลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ย ต้องขอขอบคุณคุณมากเลย ที่มาพูดคุยกันถึงกิจวัตร อ่า การดูแลใจประจำวันของคุณนะครับ ด้วยการนั่งสมาธิ และดูอะไร เอ่อ แบบว่าน่ารัก ๆ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ได้ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ ยินดีมาก ๆ ค่ะ สวัสดีนะคะ